Ciao.
Ciao, come stai? Ottimo. Sì, sì, molto bene, grazie. È un po' che non ci sentiamo.
Tu bene, tutto bene. Tu? Tutto bene? Ma, sì, è vero. Io ieri ho avuto una brutta esperienza. Ehm, ieri ero in ristorante con le mie amiche, ed eravamo lì, e il cibo è arrivato, ed era tutto freddo. Dopo aver f ci avevano fa aspettare tantissimo, e quando è arrivato, è arrivato anche freddo. Non lo so, tu come ti comporti in questo caso?
No. Oh. Freddo? Oh Signore, ma Sì. Ma guarda, i è una cosa per me difficile da accettare perché è impossibile che io vendo in ristorante, e mi porti il cibo freddo. Vuol dire che, ehm, l'hai preparato fuori tempo. Eh. Non so a te co cosa è successo esattamente.
Mh-mh. No, erto. Mh-mh. Bah, c'hanno fatto aspettare tanto, e quindi il tutto era Boh, sarà successo qualcosa, avranno avuto un disguido in cucina, non ne ho idea. Però comunque, ehm, sta di fatto che ci è arrivato tutto freddo. E il punto è che io non so mai come fare in quelle situazioni. Tu che faresti?
Guarda, io i Eh, infatti, non è semplice, però io a fronte di qualche esperienza, uhm, lo mando indietro, ti dico la verità, lo mando indietro. Tu cosa hai fatto ieri?
Mh-mh. Allora però sai cosa? Se tu lo mandi indietro, poi però se appunto il servizio è stato molto lungo, eccetera, e magari hai fame perché se sei in un ristorante evidentemente perché vuoi mangiare, ehm, poi se lo riman indietro magari ci mettono altri mhmm, mhmm, o altre 2 ore per rifarti il piatto e quindi, mhmm, <tsk> sai, a me non mi va di aspettare così tanto e dico: "Vabbè, me lo tengo così." Anche se poi sicuramente non torno in quel ristorante.
Eh, sì. Guarda, hai ragione. Eh chiar Chiaramente, son d'accordo con te. Verissimo. Però io ti dico, uhm, avendo avuto un'esperienza da ragazzo come cameriere, mhmm, per me non esiste che porti il tavolo al tavolo un piatto freddo, te lo mando indietro, pu anche se ho fame, guarda piuttosto mi alzo e vado da un'altra parte, guarda.
O Vabbè, però non è Mh. Forse sì.
Te lo dico proprio chiaro e chiaro, guarda.
Però quella cioè nel senso tu mi dici hai fatto hai avuto un'esperienza da camerie però non è più responsabilità del cuoco piuttosto che del cameriere? Non lo so.
Però se il piatto era pronto e l'hanno lasciato raffreddarsi, in quel caso non è stato portato tempestivamente. Eh. Quindi c'è qualcosa chiaramente che non va anche in cucina, ma, uhm e ma anche in sala, eh. Scusami, eh.
Mh. Okay. Okay, certo, non ci avevo pensat Mh-mh. Però sai co c'è anche l'imbarazzo di dover dire nel senso di dover rimandare indietro un piatto, di dover, sai, fare la parte della persona che si lamenta Ovviamente a volte è necessario, però sai, non tutti se la sentono. Spesso, ehm, capita che non si voglia dire
È vero.